Okay, tipo quel tipo di musica lì ci sono un sacco di cose che mi piacciono, però la mia diciamo il mio il 90% della musica che ascolto è appartenente, diciamo, a all'ambito hip hop, sia della musica che ascolto che della musica che faccio, perché mi occupo di musica per altri, ehm, produzione musicale, insomma di
Mh. Bello, bello. Guarda, io ho un m ho un marito che è un chitarrista <chuckles> metal. <giggles> Sì.
Ah, veramente? Fantas io ho un papà che è un batterista metal. Fantastico. Come come fai a viverci insieme? No, scherzo, <chuckles> sto scherzan
<chuckles> Cioè, è un disastro, nel sens Ma scherzi? Sai che sono andata sono andata a un concerto dei Dream Theater. Per ovviame gliel'ho regala gli ho regalati i biglietti, no, suonavano in un ehm, in Tennessee, in un in un vecchio, mhmm, teatro, quindi un posto piccoli era l'unico posto piccolo in cui suonavano, quindi gli ho presi i biglietti, siamo andati. Pensavo di morir, e invece no, e invece mi è piaciuto un sacco. Dal vivo li ho preferiti che che in ci cioè, che quando li ascoltiamo sì.
<chuckles> Wow! Dio, cosa mi stai dicen <chuckles> Incredibile. Ma cosa mi stai dicen Ma sì, sì, sì, che in disco. Allora, immagina che i io ho un papà che il primo concerto ad 8 anni mi ha portato a vedere i Deep Purple al Palazzetto dello Sport a Roma. Un grande, ho il biglietto incorniciato e poi mi ha fornito tutti, tutti i dischi del caso. Mi hanno uhm, da bambino facevo il catechismo, no, facevo il catechismo, mi hanno trovato nello zainetto un disco dei Black Sabbath e mi hanno e mi hanno detto: "Ma non sei un po' piccolo per ascoltare certa musica?" <chuckles> E io stavo avevo quel disco perché lo dovevo prestare a il mio migliore amico dell'epica dell'epoca, che è tuttora il mio migliore amico, pensa te.
Eh, vabbè, grande tuo papà. Eh, sì. Eh, vedi. Sì, sì. Grande. <chuckles> Certo, a un tuo amico. Cert Vabbè, bellissimo.
Ehm, sì, anche non so se s appunto, tu conoscendo immagino John Petrucci, il chitarrista dei Dream Theater. Okay, faceva f okay, ma ma sì, ma ho capito che ci ci intendiamo.
Sì, sì, sì. Eh, figurati. Quel santo di mio marito. <chuckles> cioè
Esatto, faceva praticamente questa facevano questi raduni di tutti i chitarristi, l'élite proprio del metal, e io sono cresciuto guardando i DVD che si chiamavano G3, perché erano solitamente 3 chitarristi sul palco, con John Petrucci, Joe Satriani, Steve Vai, tutto diciamo un
Sì. Ah, sì. Sai che li fanno sai che li fanno ancora?